Ê, bạn có cái bí quyết nào pha chấm n này kia cho những cái nước sauce, nước chấm trong bữa ăn mà nó ngon lành, mà nó kêu bằng là đậm vị, ờ, chỉ tui cái coi? Ừm.
À. Ừm. <laughs> Rồi. Ừm. Ờ, với, a, cá nhân của tôi ấy, thì cũng không có cái công thức nào mà nó quá phức tạp đâu, còn nếu mà trong bữa ăn hàng ngày bình thường rồi này thì thường là tôi sẽ một là chấm, a, nước mắm, ờ, cho một chút, ơ, ớt, a, a, ớt tươi đấy vào để chấm thôi. Còn ví dụ như có thể là cầu cầu kỳ hơn một chút thì ví dụ có những cái món, kiểu như là, đậu rán hoặc là thịt luộc ấy, mà muốn chấm cho nó khác đi ấy thì tôi thường là tôi sẽ pha một chút, ơ, ờ, súp, súp có nghĩa là bột canh đó với mì, à, mì chính, bột canh với cả bột ngọt, sau đó là vắt thêm một chút, ơ, chanh nước cốt chanh vào và cho thêm tiêu này, rồi là ớt tươi. Nói chung là cũng kh đơn giản thôi để tôi chấm những cái món như, kiểu, rau luộc với cả thịt luộc, ờ, kiểu, dạng như vậy, đó. Ừm.
À. Nước mắm ớt. Ừm. Bột canh. À. A! Ồ! Ngộ ha? Tức là chủ yếu của bạn là nước mắm nè, rồi á nhưng mà nó sẽ biến tấu theo từng món ăn, nhưng mà cũng chỉ là nước mắm thôi chứ không phải nước tương hay là một cái loại nước sauce, nào khác, đúng hông? Rồi. Bây giờ bí quyết của bạn đối với nước mắm á thì cái bí quyết của bạn là cái gì? Giữ cho cái nước mắm đó đó nó là tinh chất, à, chỉ pha nhẹ nhẹ với mấy cái, ưm, bổ sung nhỏ nhỏ, hay là giữ cho cái tỷ lệ là nước hay là đường là cái nước cốt, đó, cái bí quyết nằm ở đâu?
Đúng rồi. Đúng rồi! Ừm. Rồi. Tôi hiểu ý bạn. Ừm. Rồi. Ừm, cái việc, à, chờ nước chấm này và đặc biệt là nước mắm nhá thì ở Việt Nam thì họ thường hay là pha nước mắm và họ sẽ không pha, kiểu như là, quá nhiều, ờ, nước vào với đường vào, hay là nhiều gia vị khác, mà thường ở Việt Nam, a, là chỉ chấm, ưm, nước mắm nguyên chất luôn và chỉ có đơn giản là một cái bí quyết là phải chọn được nước mắm ngon, đó. Thì miễn làm sao nước mắm ngon thì chỉ cần, gọi là, cho một chút, ơ, có thể là bột ngọt vào để cho nó ngọt hơn này, rồi rồi cho thêm ớt tươi để tăng cái độ cay là đã là ngon rồi. Miễn là nước mắm phải là loại nước mắm, gọi là, nước mắm, a, tuyển chọn đấy. <laughs> Đúng rồi.
Ừm. À. Tinh túy. À! À, à. À! Ừm. Xịn á. À, tuyển đó. Ừm. Quan trọng là nước mắm ngon cái đã rồi sau đó mới pha chế mới được nè. Nhưng mà nước mắm mà nó dở từ đầu rồi có cách nào chữa lửa hông, hờn chút nữa tui hỏi cái đó thử thôi nha, bây giờ cái công thức tỷ lệ cơ bản của bạn mà khi mà pha một chén nước mắm, gọi là, ngon đó thì cái tỷ lệ nó là bao nhiêu nước mắm, bao nhiêu nước, bao nhiêu đường, bao nhiêu chanh?
Rồi. Ừm. Rồi nhé, ờ, nước mắm thì, ờ, vừa rồi tôi cũng chia sẻ đấy, bình thường là cá nhân tôi nhé, cái gu ăn uống của tôi thì nước mắm này tôi sẽ dùng nước mắm nguyên chất. Và nếu như nước mắm đó mà quá mặn chẳng hạn, trong trường hợp mà tôi mua phải cái loại nước mắm hơi mặn thì tôi sẽ cho thêm một chút đường này, ờ, cái tỷ lệ của nó thì nói chung là mình chỉ cho khoảng đâu đấy khoảng tầm, ờ, một tí cái thìa cà phê thôi, đấy, cái thìa rất là bé thôi, gọi là, mình ch bởi vì chấm mắm thì thường là sẽ chỉ rót ra có một tí thôi mà, thì mình chỉ cho một ít, ơ, đường và một ít bột ngọt để tăng cái độ ngọt lên thì nó sẽ giảm đi cái độ mặn. Còn nếu mà vẫn mặn quá thì thường là tôi sẽ vắt thêm một chút, ơ, chanh vào, đó, để để cho nó có cái độ chua thì nó cũng sẽ giảm cái độ mặn đi, ấy, thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Ừm. Thường thì, ờ, ờm ừm, thường thì tôi chỉ pha nước khi mà chấm những cái đồ ví dụ như là chả nem này. Thường là cái chả nem, chả chả giò ở Việt Nam ấy, là họ sẽ cần phải có, ờ, nước mắm là sẽ pha thêm, a, nước, ơ, nước lọc vào này, cho đường vào, rồi vắt chanh vào và kèm theo đó là cho rất là nhiều những cái ví dụ như là dưa chuột này, rồi thì các kiểu rau cỏ vào để cho nó tạo cái mùi thơm cho cái nước mắm đó để họ chấm cái chả nem đấy.
Yeah. Ừm! Ô, cà phê. Ừm. Yeah. À. À. À! Vậy thôi? Ờ. Bạn hông có pha nước hả? Ơ? Hổng có pha nước. Ừ. À, à. À, à. Đúng rồi. Nước mắm loãng. Yeah, yeah. Yeah. Ừm. Ờ, ờ. À. Đồ chua đó mà. À. Nhưng mà bây giờ cái nước mắm của bạn nói là, gọi là, nước mắm nguyên chất để mà ăn kèm cơm đó thì là không pha nước, còn có những cái loại mà nem chả mà cần nước mắm loãng mà có pha nước á thì tỷ lệ của bạn là một nước mắm thì mấy lơ mấy phần nước, mấy phần đường?
Đúng rồi. Đúng rồi! Đúng rồi. À, thường thì tỷ lệ của tôi là một nước mắm, mà nếu mà để mà pha loãng ra á thì tôi chỉ cho ví dụ cứ coi là nước mắm là 10 phần đi thì chỉ cho nước đâu đấy khoảng tầm 2-3 phần thôi, ấy. Còn đường thì là tùy vào cái độ ngọt mà mọi người thích ăn thế nào, có người thích ăn ngọt, có người thích ăn ngọt vừa. Thì với tôi thì tôi thường sẽ chỉ cho đâu đấy khoảng tầm, ờ, cùng lắm là 2 thìa cà phê đường thôi, tôi không thích ăn ngọt nhiều. Đó.
Ừm. À. À. Nhưng mà bạn có công thức không? Khế thí dụ như tỷ lệ rõ ràng cho từng món hông? Hay là bạn pha theo cái khẩu vị nêm nếm của mình lúc đó?
Ừm. À, tôi hay vẫn hay nói vui là tôi hay pha theo một công thức, gọi là, các cụ, ờ, bảo sao thì mình làm vậy. <laughs> Có nghĩa là khi nào mình đang mình đang nêm nếm nhé, thì mình tự nhiên mình trong đầu mình cảm giác là "À, thế là vừa rồi đấy" thì là tôi sẽ ngưng, tôi không cho nữa. Có nghĩa là tôi, ơ, không có một cái tỷ lệ nó quá rõ ràng, bởi vì mình nấu ở nhà thôi mà, không cần thiết là phải, gọi là, quá là máy móc, chỉ việc là cứ cho dần dần rồi mình nếm, nếu nếu cảm thấy nó chưa vừa miệng mình thì mình lại, à, gia giảm thêm. Thì tôi thấy là cái cách đấy ló là đơn giản nhất và không cần phải quá quá, à, trau chuốt cái vấn đề về công thức với cả tỷ lệ, trừ khi mà mình mở hàng ăn thôi.
Ừm. A! Ồ, ồ. À. Ờ! Vậy đó, coi như là ngẫu hứng ờ, ngẫu hứng theo cái đúng cái khẩu vị của mình tùy hứng thôi mà điều chỉnh. Ờ, cũng hay! Rồi nhưng mà trong cái, ơ, phần ăn của Việt Nam á có rất là nhiều món theo nước mắm mà nước mắm dở cái món đó nó cũng hổng thể nào ngon được, mà cho cho nên là nó có nhiều loại nước mắm, à, đi theo từng món thì nước mắm nó cũng biến tấu khác đi nữa, chứ hông phải một loại nước mắm mà ăn được hết tất cả mọi món ngon ha? Bây giờ nè, bạn, a, điều chỉnh cái nước mắm á cho mấy cái món, a, gỏi nè, rồi bún chả nè, rồi hải sản nè, rồi chả giò nè, rồi bún thịt nướng nè, rồi hay là nước mắm mà bạn để bạn chấm, cuốn này kia đó, đó, thì bạn điều chỉnh theo cái công thức làm sao hay là theo cái tỷ lệ thế nào?
Đúng rồi. Đúng rồi! Đúng rồi, cái này công nhận nha. Ừm. Rồi. Đó. Ừm, rồi. Nếu mà để như, ơ, ờ, tôi sẽ nói, ơ, gãy gọn lại một chút là ví dụ như để ăn cơm nhé, thì thường là để chấm những cái món, kiểu như là, thịt với cá thì mình sẽ dùng nước mắm nguyên chất, đó. Còn nếu mà ăn, a, chả giò hoặc là bún chả đấy, thì thường là cái nước mắm đó sẽ pha loãng ra và mình sẽ pha theo một cái tỷ lệ nhất định, thì cái đấy thì, ừm, ờ, sẽ tùy vào, à, cái khẩu vị của từng người, như tôi vừa chia sẻ đấy là ví dụ như pha loãng ra thì cứ 10 phần mắm thì cho đâu đấy khoảng tầm 2, 3 phần nước, cho một chút đường, rồi là cho một chút, ơ, chanh vào, ăn chua chua nhiều thì cho nhiều mà cho ăn ít chua thì cho ít chua, sau đó là cho, ơ, thêm ớt tươi các kiểu vào để cho nó tăng độ cay lên. Đấy, còn, ờ, có một số cái món kiểu như là đặc biệt hơn, ví dụ như là bún đậu mắm tôm, đấy, cái tên của nó thôi là đã biết là cái đấy là phải chấm mắm tôm, đấy, thì cái mắm tôm nó lại là một cái mắm khác. Có nghĩa là để cho bạn hiểu một cách rõ ràng hơn ấy, thì nước mắm ở Việt Nam ấy, thì nó có rất là nhiều loại: mắm tôm, mắm tép, rồi mắm cáy, rồi rất là nhiều loại nước mắm, có nghĩa là mình phải có cái cốt nước mắm ấy trước đã thì bắt đầu mới tính đến cái việc là pha gia giảm thêm. Ấy, cái cái việc mà chọn cái cốt nước mắm ấy ngon nã thì mới tính tiếp được.
Ừm. Đậm. Loãng. Đúng rồi. Ừm. À há. Rồi. Ờ, thì nó đã mặn rồi. Ừ. Ừ. Chính xác! Ừm! Yeah. Đúng đó. Ừm. Nhưng mà thường mấy cái món mà nó ăn với bánh á bạn, thí dụ như là bánh mà từ bột gạo như bánh cuốn ha, rồi, ờ, có bún này kia đó thì nước mắm nó phải làm sao? Rồi những cái món mà không có bột, à, mà những cái món mà, gọi là, chấm trực tiếp với thịt, với chất đạm á thì á nước mắm nó phải làm sao? Đó, thì bạn có phân biệt, à, kình kình cái loại nước chấm khác nhau theo cái thể loại hông? Ừm.
Rồi. Rồi. Ừm, tôi hiểu cái đó. Rồi. <laughs> Rồi. Rồi, nếu mà Có chứ. Ừm. Nếu như mà để mà nói về cái món bánh cuốn ấy, thì, ờ, như ở cái thành phố mà tôi sinh sống nhé, mỗi một thành phố món bánh cuốn người ta lại dùng một cái công thức nước mắm khác nhau, nhưng ở chỗ tôi ấy thì nước mắm chấm bánh cuốn rất là cầu kỳ. Họ phải ninh xương này, họ phải ninh xương ấy, ấy, để ra cái nước, ơ, dùng ngon đấy, thế xong bắt đầu người ta mới người ta không dùng cái nước, ơ, lọc để người ta gia giảm vào cái nước mắm cốt nước mắm mà người ta phải dùng cái nước ninh xương, ờ, xương ninh cái chất ấy ra thành cái nồi nồi nước dùng đấy, rồi dùng nước đó để gia giảm thêm với mắm rồi kèm theo là tất nhiên là vẫn phải có thêm, ờ, s bột canh, rồi là bột ngọt, rồi là có cay thì cho cay và ai ăn chua, rồi tỏi, ớt. Đấy, nói chung là đấy, cái việc mà chấm bánh cuốn ấy nó đặc biệt hơn một chút là nó phải dùng cái nước, ơ, ninh hầm xương ấy nó mới ngon được.
Yeah. À. Vậy đó! Ui cha! Dữ vậy? À! Wow! Ngộ ha? Ừm. Chà! Ừ. Ờ. Rồi tỏi, ớt. Ừm. À. Ngộ quá ha? Ờ. Vậy là chắc cái nước mắm nó nó ngọt lắm nè, từ nước xương ra đó, phải hông? Chà! Lạ ghê!
Đúng rồi. Đúng rồi. Vì cái nước mắm đó từ xương ra rất là ngọt.
Ờ. Rồi có nơi đó họ làm cái nước mắm á mà, coi như chỗ của bạn thì cái nước cốt là nước xương, đúng hông? Có người á thì cái chỗ là nước cốt là nước lạnh, còn có người cái chỗ nước cốt là nước dừa. Á! Ngộ quá à! Làm sao có cái sự, đền như là, khác biệt vậy ta?
Đúng rồi. <laughs> Đúng! Đúng rồi. Ừm, thực ra thì nói chung là về cái vấn đề ẩm thực, mà nhất là nước chấm này, ở Việt Nam thì nói chung là nó cực kỳ đa dạng. Chỉ cần khác thành phố thôi hoặc thậm chí là trong một thành phố nhưng mà khác cái, ơ, thị trấn, khác, a, xã thôi, là họ đã có những cái gia vị, kiểu như là, người ta ăn từ ngày xưa người ta quen rồi, người ta biến tấu, quan trọng là người ta ăn người ta thấy vừa miệng của người ta thì người ta dùng cái cách đó. Ấy, <laughs> cho nên là ấy, cho nên là đúng rồi, ấy, cho nên là cái, a, ẩm thực của Việt Nam nó cực kỳ phong phú là vì như vậy đấy.
Đúng! Ờ ờ. Ờ. Biến tấu rồi! đúng. Ừm. À. Khẩu vị. À, khẩu vị vùng miền nó khác nhau. À. Hiểu, hiểu. Rồi. Đó, cho nên nó phong phú, cho nên nó cũng khó lắm khó làm lắm chứ hông phải đơn giản là nói nước mắm là cứ ba món trộn lại là ra đâu nè. Nè, thí dụ nha, nước mắm mà nó bị, à, hư, à, có nghĩa là thí dụ ngôn quá mặn đi, hay là quá lạt đi, hay quá chua đi, những cái trường hợp đó đó thì coi như nguyên một cái món ăn, nguyên một bữa ăn coi như hỏng luôn, thì bây giờ á có cái mẹo nào cứu cái nước mắm trước để cho cái bữa ăn nó nó nó nó được an toàn? Thì thí dụ bạn pha lỡ một chén nước mắm mà nó mặn quá, lúc đó bạn làm sao để mà chữa lửa?
Đúng rồi. Rồi. Rồi. Rồi! Ừm. Ừm. Tôi hiểu. <coughs> Ừm. Cái đó công nhận nha, bởi vì là cái nước mắm nó gần như là là cái, gọi là, nước chấm đấy, nó là cái linh hồn của cái món ăn rồi. Đúng rồi. Nhiều khi nước chấm ngon thì tự nhiên là cái món đấy nó cũng ngon thôi, còn nước chấm mà không ngon thì món đấy không ngon. Nếu như mà tôi pha một bát nước mắm mà chẳng may mà nó có bị mặn quá như bạn vừa nói ấy, thì đơn giản thôi, cái cái nào mà cái cái việc mà mặn thì mình sẽ khắc phục cái việc đó bằng, à, mình có thể tăng chua, thì tôi vẫn hay, ơ, thường là tăng chua hoặc tăng ngọt. Ấy, tùy, ờ, mình thích chua hay ngọt hơn, thì cái việc chua hoặc ngọt đó nó sẽ góp phần làm cho cái nước, ơ, ờ, chấm của mình nó sẽ giảm cái độ mặn đi, ấy, và tôi hay chọn cách là tôi, a, tăng ngọt, bởi vì chua quá tôi, ơ, ăn cũng không hợp lắm, cho nên tôi thích ăn ngọt hơn. Tôi chỉ việc cho thêm một chút đường này, hoặc có thể là dùng, à, bột ngọt, ấy. Một là đường, hai à bột ngọt, chọn một trong hai để có thể là tăng cho cái gia vị đó vào thì nó sẽ giảm cái độ mặn của cái nước chấm ấy đi, thì là hoàn toàn là mình có thể chỉnh sửa được.
Linh hồn của bữa ăn đó! Ừm. Yeah! Yeah. Ờ! Ờ. Ờ. Ừm. Vậy hả? Ờ. Ngộ ha? Ờ. Còn nếu mà trường hợp nó quá chua thì bạn chữa nó làm sao?
<laughs> Ờ, cái trường hợp mà nó quá chua ấy thì, ờ, làm ngược lại so với cái vừa rồi. Ấy, vì nó chua quá thì bây giờ là mình phải cần phải tăng mặn mặn lên. <laughs> Mình có thể dùng cái cách là cái nước mắm mình pha rồi, có thể mình vắt chanh nó bị, à, qúa, nó hơi chua, thì mình có thể thêm nước mắm, đấy, còn trong trường hợp mà có thể là mình hết nước mắm rồi, thì mình có thể thay cái nước mắm đó bằng, à, cái bột, ờ, canh, gọi là cái bột canh ấy, ở thành phố tôi thì hay gọi bột canh là súp nhé. <laughs> Đấy. Đấy, thêm, nó sẽ có vị mặn thêm là nó sẽ giảm chua, đó.
La nước hờ? Ờ. Ừm. À, vậy hả? <laughs> Thêm nước mắm. Yeah. À. À, à. À há. À, nó có vị mặn. Đúng. Rồi. Ờ. Còn nếu mà, ừm, lỡ pha nó quá ngọt đi, cái nước mắm mà à, ồ, trời ơi, s uống như nước đường vậy đó thì làm sao?
Ừm. Rồi, cái việc mà, à, pha quá ngọt này như này, nếu như mà mình, à, cho thêm mặn vào á để giảm ngọt đi ấy, thì nhiều khi là, à, cái nước mắm ấy nó sẽ dễ bị cái nước chấm dễ bị mặn quá, bởi vì đúng rồi, nó cho mặn quá, nó dễ bị mặn quá. Cho nên là mình chỉ có cách là nếu mà ngọt ấy thì mình sẽ, ờ, chế thêm một ít, ơ, nước lọc vào, đó, thì nó sẽ giảm cái độ ngọt đi. Ấy, còn nếu mà cho lỡ có cho nước lọc mà nó hơi bị nhiều quá, mà nó vừa hết ngọt rồi nhưng mà nó nại bị nhạt, thì lúc đó mình mới cho thêm mắm vào. Đó. Ấy, nói chung nói chung là nó chỉ có quanh quẩn mấy cái gia vị đó thôi, mình cứ gia giảm làm sao để mình thấy nó ở cái mức cân bằng và mình ăn vừa miệng là được.
Yeah. Đăng đắng. Yeah. Ừm. À. Ờ. Loãng. Ờ. À! Ai cha! Ờ. À. Nhưng mà gia giảm cũng khó lắm, m dễ đâu nha, tức là làm từng chút, từng chút rồi nếm chứ đâu có dễ đâu nè. Thì bạn có cái mẹo vặt nào mà nhanh, à, trong lúc mà, à, thí dụ bữa tiệc l lên bàn hết trơn rồi, khách khứa chờ đợi, bây giờ nước mắm nó bị hỏng, đó, bạn chữa lửa bằng cách nhanh nhất là bạn sẽ làm cái gì? Làm tô mới luôn hay làm sao? <laughs>
Đúng rồi. <laughs> À. Ờ, trước à. Ờ, để mà mẹo thì nói thật là với bản thân của tôi thì tôi, à, thường sẽ gia giảm và pha nước chấm theo một cái, gọi là, cứ từ từ, từng ít một, từng ít một, thì tôi rất ít khi gặp cái tình trạng là chả may là nó có bị hỏng. Nhưng mà nếu như bây giờ bạn hỏi mà chả may cái bát nước mắm đó mà bị hỏng rồi, có nghĩa là mình cũng đã gia giảm nhiều cách rồi nhưng mà ăn cảm giác nó vẫn không được như ấy thì tôi nghĩ là cái mẹo nhanh nhất ấy, là rồi, cái mẹo nhanh nhất của tôi chắc chắn là pha bát mới. <laughs> Bởi vì cái việc, ờ, pha pha nước chấm ấy thì tôi thấy là khá là nhanh, nó không bị, ờ, mất thời gian quá nhiều đâu. Đấy, cho nên là tôi thấy là cái việc pha bát mới là nhanh nhất, bởi vì chứ cứ ngồi đấy mà gia giảm cái này cái kia, rồi là ờ, đúng rồi, mà xong bắt đầu lại ngồi nếm xem đã được hay chưa thì nà nó khá tôi thấy nó khá là mất thời gian, thà cứ pha mới luôn đi. Còn đâu cái việc pha mới thì tất nhiên là mình pha cũng đã nhiều với nước chấm đó rồi thì hoàn toàn là mình cũng mặc dù mình không định lượng sẵn, thế nhưng mà mình cũng có một cái ước lượng, gọi là, mình pha nhiều lần nó cũng quen tay rồi ấy, thì hoàn toàn là mình pha mới nó sẽ nhanh thôi mà, đâu có mất thời gian đâu.
Ờ. Ờ, ờ. Rồi! Đó. Thì bạn làm sao? Khách lên bàn tiệc hết trơn rồi đó. Ờ. <laughs> Ừ. Ừ. Ừ. <laughs> Sửa nó còn lâu hơn. <laughs> Ừ. Cũng có lý. Ừ. Yeah. À. À. Trong trong thời gian cấp bách thì thôi, làm luôn cái mới cho rồi, cái đứng gia giảm, kéo này qua, kéo kia lại, kéo riết một hồi nữa, nó đắng, nó ăn khổng được nữa, nó r-r mất thời gian. Rồi, cũng đúng. <laughs> Nè, ở nhà bạn á thường thường là bạn dùng cái loại nước mắm nào? Ờ, nghe nói là có nè, nước mắm nhĩ rồi nước mắm hạng nhất, hạng hai, hạng ba rồi nước mắm cốt, đủ thứ kiểu, nước mắm cá này, cá kia, cá nọ, bạn thích cái loại nào?
Đúng rồi. <laughs> Rồi. Ừm. Rồi, rồi. Tôi hiểu. Rồi. Ừm, ở nhà của tôi ấy, thì nói chung tôi là một người rất thích ăn nước mắm, ấy, cho nên là tôi rất, a, khắt khe trong việc chọn nước mắm. Cho nên tôi thường hay chọn cái loại nước mắm chắt cá cơm, mà cái nước mắm chắt cá cơm đó ấy thì ở cái, a, tỉnh mà gần chỗ tôi sinh sống ấy nó là cái, a, tỉnh Cát Hải, nó là gọi gọi là gọi, thị trấn Cát Hải đấy, thì nà nó, a, ừm, nổi tiếng về cái việc là sản xuất nước mắm cá cơm và nó gọi là mắm chắt. Thực ừm, thực ra thì tôi cũng không chưa bao giờ tôi tìm hiểu, ờ, kỹ là tại sao lại gọi là mắm chắt, thế nhưng mà đại khái là cái nước mắm đó thì nó rất là thơm. Và cái thứ hai là nó chỉ có một cái điểm yếu ấy nà nó hơi mặn. Ấy, cho nên là khi mà dùng cái mắm đó thì có thể là nếu mặn quá thì mình có thể, ờ, chấm ít đi, hoặc nếu không chấm được ít thì mình có thể cho thêm một chút, ơ, ừm, liều lượng ít hoặc mình cho tí bột, ờ, bột ngọt vào để nó giảm cái độ mặn đi. Ấy, cho nên là tôi thì hay dùng nước mắm cá cơm.
Chắc chắn rồi! Thì đó. À! Ừm. Yeah. Yeah. Vậy đó! À! À! Hay quá! À! Ừ. Hoặc là dùng cái liều lượng ít thôi. À. Nước mắm chắt, à, chắt cá cơm. Có nghĩa là nó nhiễu nhiễu, nó nhĩ nhĩ, nó từ tinh nó từ tinh túy, từ cốt của con cá cơm hay làm sao ta?
Ừm. Ừm. Ờ, cái đấy thì thực ra tôi cũng có xem một vài cái video mà người ta có làm ấy thì thực ra là người ta cũng nà nấu từ cái việc là nấu cái con cá cơm ấy, xong người ta cho vào một cái cái lu, cái lu đấy thì người ta sẽ để, ờ, ủ trong khoảng đâu đấy khoảng tầm 1, 2 tháng gì đó đấy, à, nó sẽ ra cái nước cốt, ơ, thì cái nước nước cốt đấy người ta gọi là nước, ơ, mắm chắt, nó là như vậy. <laughs> Ấy, cứ đúng rồi, kiểu kiểu như vậy đấy. Không pha trộn cái gì.
À. À! À, à. Yeah. À! À à. Tức là tinh túy lắm nè. C Cốt của con cá cơm ra luôn đó, không pha trộn cái gì hết. À. Nghe vừa ngon mà vừa bổ dưỡng nữa. Nhưng mà thường thường á mấy người mà họ không ăn được cá hay là họ cự ăn thịt cá, họ ăn chay đó thì á c nếu mà thức nước mắm quá thì bạn nghĩ là làm sao thay thế cho cái người ăn chay mà vẫn ăn được nước mắm ta?
Đúng ròi. Rất là thơm. Ừm. Ừm, tôi thấy, ơ ừm, tôi thấy bây giờ ở các cái siêu thị lớn ấy, người ta cũng có nước mắm chay đấy. Có nghĩa là nó sẽ không có những cái có nghĩa là hoàn toàn là đáp ứng cho những cái người ăn chay là dùng cái nước mắm đó và tôi nghĩ là những người đó thì có thể là thử đi tìm hiểu ở các siêu thị ấy thì nó sẽ có, bây giờ nó có rất nhiều các loại nước mắm riêng cho người ăn chay đấy.
À! À! À. Nước mắm bám sẵn luôn ha, rồi không làm từ cá. Rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chia sẻ bí quyết làm nước mắm, à, nước chấm ngon ngày hôm nay nè. Rất là thú vị.
Đúng rồi. <laughs> Ô kê. Rồi. Cảm ơn bạn nha. Bye bye!
Cảm ơn bạn nhiều. Bye bye!